De longo prazo?
É, exato, investimento de longo prazo assim, de ter essa essa confiança de que, hã, dá pra né.
Uhum. É, eu também. Uhum, eu também eu também acho que era isso porque, quando eu fiz o meu curso de de investir na bolsa, né, e tudo mais, eh, eu vi o quanto, eh, eu poderia ter ganhado se eu tivesse investido um pouquinho assim desde criança, né, se meus pais tivessem, por exemplo, criado uma carteira de investimentos no meu nome e tivesse colocado 20 reais, 30 reais por mês, eu teria muito dinheiro hoje em dia, porque o quanto essas empresas foram valorizando, né, e crescendo. Então, teria sido teria sido algo bem importante. Eu acho que seria
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É assim, eu eu penso às vezes essas questões, assim, do que os nossos pais poderiam ter feito, mas aí eu tento pensar que eles não tinham a mesma mentalidade, né.
Uhum. Isso, isso mesmo mas é, por isso que gente tá falando da hipótese, né, eu acho que se os meus pais conhecessem e tudo mais, porque naquela época eles falavam muito de poupança, né, abrir uma caderneta de poupança, não sei o quê.
Exato. Sim, como se fosse É. Que que era o realmente era bem divulgado na época, passava na televisão, né. Uhum.
É, é. Exato, que era uma forma que eles tiveram de de meio que f fazer o povo deixar o dinheiro lá parado, né, mas imagina se eles tivessem o conhecimento, né, talvez seria diferente. E talvez evitar fazer muitos empréstimos, acho que quando eu comecei a a fazer empréstimo e tal pra pagar dívida e para cobrir cheque especial, acho que isso me atolou muito em dívidas, então é uma coisa que eu não faria hoje em dia.
É, verdade s Uhum. Sim, eles sairam a noite. Uhum. Uhum.